Hem, avec du alors les les qualités bah, c'est tout simplement parce que, heu, déjà ça a résonné chez moi lorsque lorsqu'il me parlait de de certaines situations. Je voyais très bien qu'en sortant de d'une consultation avec lui, je me sentais beaucoup mieux, j'avais plus de douleur, heu, voilà. En fait je j'avais des douleurs chroniques donc heu, donc voilà, donc je me suis dit, heu, que donc les qualités, c'est bah, c'est qu'il a une une très grande empathie, les patients, heu et hem et il explique bien les choses, il ressent très bien les choses, en fait, ça, c'est ça, ça fait partie aussi de. Ouais mais toi ouais. Mais toi, est-ce que tu as tu as d'autres personnes, heu, par exemple, qui t'ont inspirée à part ta soeur?
Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh, mmh. Mmh. Mmh, mmh. Mmh. Mmh mh. OK, bon. De OK, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie. Mmh. Mmh. mmh non, pas pas heu, non, non, pas du tout, j'en ai absolument pas. Hem, je pense ouais, j j'en ai pas du tout et puis, heu, non, j'en ai pas. J'en ai pas, c'est vrai en fait, j'en ai pas vu que quand j'y pense, je pense juste à ma soeur, mais c'est tout. Voilà. Mmh.
te motiver. D'accord. D'accord. C'est surtout ta soeur? D'accord. OK et hem, qu'est-ce que je veux dire? Et donc du coup, aujourd'hui co comment tu te tu hem, comment dire? Tu te motives au quotidien par exemple? Heu, c'est c'est est-ce que, par exemple, quand tu as un un un entretien d'embauche, est-ce que tu vas tu vas demander un peu à ta soeur, heu, de de t'aider ou est-ce que tu y vas toute seule et vraiment, il faut vraiment que tu
Mmh. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh, mmh. Mmh. Mmh et bien mmh et bien, heu, alors ce que je je vais surtout, heu, déjà pour un par exemple pour un entretien, je enfin, je sais elle sait déjà que par exemple, heu, je tous les grandes étapes à peu près, heu, de ma vie, elle les connaît elle les connaît déjà, je je l'in l'informe, heu, du jour au lendemain. Mais après, je lui donne pas les détails des on va dire, des étapes intermédiaires, heu et tout ça. Par exemple pour les l'entretien ou quoi que ce soit. Heu, je lui informe juste du résultat. Voilà, ça s'est bien passé, heu, voilà, ça s'est passé comme ça et puis et puis voilà, c'est tout et heu, je considère que, bah en fait, pas besoin de d'en savoir plus, hein. C'est heu, je lui dis juste que je fais j'ai fait de mon mieux et puis elle va me dire: «Bah OK, bah bah courage, enfin, continue, quoi». Et hem et à chaque fois, je lui informe juste des étapes intermédiaires et hem, elle, heu, elle m'encourage et puis, heu, finalement, c'est tout. Heu pour par exemple, pour pour me préparer à un entretien, j'ai plus, heu, par exemple choisir faire des choses qui me sont accessibles afin que je pui je je p je puisse pas être stressée le moment venu, heu, devant en fait les recruteurs. Voilà et hem
Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord, OK.
et heu et toi, qu'est-ce que tu tu fais pendant si, heu, quand il y a des grands évènements, des grands changements dans ta vie, est-ce que tu en parles toujours à ton ostéopathe ou heu, ou il y a d'autres personnes avec lesquelles tu te confies?
Non.

Alors mon ostéo, je le vois beaucoup moins maintenant, de je le vois peut-être 1 fois par an, juste pour un suivi, heu, voilà enfin, heu, au niveau ostéopathique et cetera. Hem, après, non, c'est tout simplement parce que j'ai, avec le temps, du coup, j'ai j'ai réussi à à développer moi-même en fait, des des choses qui font que je je en fait je je m'auto gère quoi, tu vois? J'ai pas besoin de voilà
Moui. Mmh. Mmh. Oui. Mmh. Mmh. Mmh. Oui, mais alors. Oui, c'est moi moi aussi, hein, ouais, moi, c'est mmh. D'être tout le temps accompagné, et tout ça, mais c'est vrai que, heu, bah
Ah oui, non, et le but normalement d'un thérapeute, c'est de te laisser, heu, tu vois? Prendre ton envol et pas, heu, parce qu'il y a certains tu vois? Qui vont qui vont te garder pendant 10 ans, mais heu <chuckles> le but, normalement c'est d'y aller, heu, voilà
Mmh mh. Mmh. Ouais, oui, <chuckles> <chuckles> Ouais.
c'est de pas avoir besoin de quelqu'un, quoi, c'est, surtout ça.
A Oui, oui, oui, bien sûr. Après, heu, <chuckles> j'imagine à chaque fois que tu as un problème, tu débarques chez ton ostéopathe et tu dis <gasps> mmh <chuckles> ouais, ça c'est ça serait effectivement effectivement beaucoup. Hem, heu, <chuckles> co comment tu crées un environnement, heu est-ce que tu es entourée de personnes motivantes, heu, à chaque, heu tout est-ce que tou toutes les personnes qui t'entourent sont motivantes? Donc ils elles te permettent d'avancer, de de de de regarder, heu, vers l'avant sans te sans te préoccuper, heu, de ce qu'il y a autour. Ou est-ce que tu t'es créée un un environnement motivant, on va dire, pour avancer?
Ouais. C'est ça. Ben oui. <chuckles> ça serait l'horreur <laughs> Ouais, ouais. Oui. Ouais. Alors Mmh. Oui.

Alors, hem, déjà en fait je pense qu'on peut pas se, heu, enfin si on peut se créer un environnement, mais en fait c'est un peu avec les choses de la vie tu vois? Enfin, les gens que tu rencontres et cetera, et j'ai tendance, oui, à m'éloigner des personnes, heu, qui, heu, qui sont négatives, heu, qui, heu, qui râlent qui râlent tout le temps, qui, heu, tu vois? Ouais, parce que ç ça me prend beaucoup d'énergie, donc du coup, ouais.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Oui. Mmh. Ah, bah ça c'est bien, ça. Ça c'est b ça c'est ça c'est pas mal ça c'est pas mal. Oui, voilà. Mmh mh, voilà.
Tu vois? Et heu, et ça je pense que c'est un peu, heu, un peu la base, quoi, tu vois, déjà de de faire ça. Après tu as forcément des amis tu vois, qui qui ont aussi ce côté négatif et râleur, et j j'ai essayé à chaque fois, tu vois, de dire, heu: «Bon essaye de voir le bon côté des choses, essaye de», mais en fait, tant que la personne veut pas changer, heu c'est ça. Donc, heu, la vie petit à petit en fait, elle t'éloigne des gens qui te correspondent pas, tu vois? Donc, c'est comme ça qu'au final, ceux qui sont restés, ce sont vraiment les personnes qui correspondent à ah oui!
Mmh mh. Mmh. Mouais. Mmh mh. D ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh, oui. Ouais, voilà, mmh. <gasps> Sont les personnes qui qui te qui correspondent à ton, hem, mmh mh, mmh mh
à la vision de voir les choses, quoi, tu vois? C'est surtout ça. Mais toi tu es tu es entourée de justement, de de de d'amis qui peuvent, heu
Eh bien Heu, mmh, oui, oui, oui. Je je oui, oui, oui, bien sûr bien sûr, heu, bah en fait, il y a du bon, j'ai j'ai oui, oui, oui, je suis entourée d'amis qui sont, hem
ça peut t'aider, t'inspirer et tout ou pas? Ouais.
qui ont s qui sont inspirants et heu, qui qui donnent envie de d'avoir, heu, le même train de vie. Heu, voilà, ça c'est pas c'est pas de la jalousie ou quoi que ce soit, c'est que, voilà, heu, ils ont tu as une carrière qui est quand même pas mal et heu, c'est heu, on a envie de de d'y d'y de de de d'avoir la même, heu, la même chose. Moi ce ce ce c c'est, pour pour moi se se se c se contam se s'entourer de gens qui sont, heu, qui sont là pour te qui donnent envie en fait à, mmh, à te dépasser.
Ouais. Mmh. Oui. Ouais, ouais. Ouais.